Ma, ehm, io direi innanzitutto cercare di prendere a anche quello spazio lì, non per forza tutta tutta la stanza, no, come nel mio caso cercare di prenderlo, ehm, il più seriamente possibile, no, quindi magari di non lavorare in pigiama, di non anche se magari non non si fanno delle cioè io non ho mai lavorato in realtà in pigiama, però, ehm, anche se <chuckles> anche se non si fanno
Mh-mh. Certo. Ah! <laughs> Anche se è molto comodo, ehm, il fatto che uno lavora dal computer potrebbe essere un vantaggio da questo punto di vista, eh?
Sì, ehm, perché comunque cioè, eh, mi è capitato anche mhmm, quando durante il covid che si vedevano di dei video magari dove la gente sopra aveva la la camicia esatto la la camicia e il maglione, sotto invece era in mutande oppure in in pigiama, no, quindi
Certo. La cravatta e poi le mutande sotto. <laughs> È vero, questa cosa è stata uhm, sì, anche c ci sono stati tantissimi video e meme su questa cosa. È vero, è vero.
Esatto, esa quindi è una cosa anche anche simpatica volendo, però il mhmm, insomma bisogna prendere l le cose un seriamente ma non troppo, no, ecco, da questo punto di vista. Poi oltre a quello, ehm, stabilire dei dei confini con sé stessi, quindi un po' come dicevo all'inizio il fatto di non avere cercare di ridurre delle possibili distrazioni, ma anche stabilire poi confini con con gli altri, no, quindi con ehm, quando si hanno coinquilini esatto coinquilini, familiari, insomma eccetera eccetera, no?
Sì, sì. Sì, son d'accordo, è vero. Mh-mh. Certo, con le persone diciamo con i conviventi. Certo. Senti dal tuo punto di vista però invece ti faccio un'altra domanda, non trovi che lavorare da casa, impieghi un po' tanto spazio anche del tempo visto che hai la postazione lì, magari in quel momento libero ti dici: "Vabbè se posso avvantaggiarmi mi metto a lavorare" questo potrebbe essere un rischio, del fatto proprio di avere la scrivania sempre a disposizione?